はい、最近ですね、もうほんと食事がおろそかになっていて、毎日の食事が本当、こう、あまり良くない形になっているんですけれど、そこでちょっとアドバイスいただきたいんですけれども。
は。 うん。 うーん。 あ、わかりました。食事ね、大変ですよね。え、どのくらいからそういう、あの、環境が続てるんですか？うん。
はい。うん。 そうですね、私、ま、もともと私、子供がいるんですけれど、あの子供のま、子供が今、高校生の息子と、えっと私と主人なんですけれど、あの、私の主人が、あの、何て言うんですかね、あの
はい。 うん。はい。 うん。 はい。
短期間のこう絶食みたいの感じ？いちにちにもう朝ごはんは取らないで、仕事先でお昼ご飯をがっつり食べて、で、夜ご飯はいらないっていう、ほともう、え、ほとんどいらないんですね。で、もう、あの、彼用には作らないでいいってなってるんで、そうすると、私とあと息子の分だけになるんですけれど、夜ご飯は特に、あの、息子が今、こう、何て言うんですかね、筋トレとかにすごく、あの、興味を持っていて、で、メイはい。で、なんか <chuckles> 急に目覚めてしまって、こう、私が食べたいものと、こう彼が食べたがるものっていうんですかね、の、この好みが全く違うんですね。
うーん。 はい。 はい。 うーん、はい。 いらないんですか？うん。 うわ、ふん。 うーん。 はい。 うんうん。 はい。 うん。 うん。 うん。 うわ、高校生でですか。うん。すごいいいですね。うん。<chuckles> はい。 うん。 はい。 あ、そうなんですね。うんうん。
うん。そうなると、もう、ま、朝ごはんとかも、あの、とにかくプロテインっていうんですか、ま、あのタンパク質をたくさん、摂りたいっていうこうん、っていうことで、もう朝から、まあ、パン1枚と、あともう卵4つとか、で、オム <chuckles> オムレツを作って欲しいとか、で、で、カロリーも増やして欲しいんで、で、そこに今度はチーズとかも入れて欲しいとか。なんか結構極端なあの、食食事の仕方になってるんで。
うん。 うん。 あ。 はい。朝から。 うん。 うん。 はい。 わ、すごい。<laughs> うーん、はい。 うん。 うーん。 は、すっごいタンパク質ですね。卵朝からよんこ食べて、なんかね、ロッキーみたいな感じの、古いですけど、はい、すごいですね。うん。うん。
そうなんですよね。<laughs> そう、え、そうなんですよね。はい。ますまさにそんな感じで、で、そうなると、私もその食事にはついて行かれない感じなので、そうすると、なんかこう、まあ
はい。
自分で作ったりとかもするんですけど、もうとにかく、で、夜夜ご飯はこう、今度はまた、その、あの、ステーキとか、あと、とにかく肉肉で固めたいみたいな。
うん。 はい。うん。 あ、やっぱり、いや、素晴らしいですね。でもね、高校生でそんなにモチベーション高く筋トレできるなんて、うーん。す
そうなんですよね。で、急に目覚めてしまって、それでやっぱり、まあ、若いですし、まあ、その筋トレを続けたりとかしてて、その効果が見られてるんで、で、ちょっとここで、もうこう止めさせたりとか、ちょっとあの、せっかくね、本人がやる気んなってるんで、まあ、彼はそれでいいんですけど、そうなると、なんか、こう、私の食事は、自分だけの一人ぬあだけでいいんで、そうすると、なんか適当にあるもので、なんかこう、済ませちゃえばいいやみたいな。
うん。 はい。 うん。 うんうん。 うん。 いや、すごい。うん。 そうですね。うん。 うん。 はい。 うーん。 ああ、分かります。そうなりがちですよね。うん、自分のことはね。うん。
うーん、になっそう。そうするとこう二の次で、こうなるべくきちんとバランスが取れたものを、こう、食べたいと、食べなきゃいけないんだよなとは思ってるんですけど、なんかこう、ね、朝バタバタしてたりとか、あとはあんまり朝、お腹空いてなかったりとかして、も、コーヒーだけで済ませてしまったりとか
うん。 うん。 うん。はい。 うんうんうん。 はい。 うんうんうん。 うーん。
で、お昼も結構こう、仕事とか、なんか他の用事とかでバタバタしていて、なんかこう、適当につまめるもので、パパパっと終わらせてしまうとか。
はい。 うん。 はい。 うん。 ああ、そう、あの、適当にパパパっていうのは、具体的にどういうのを食べられるんですか？お昼は。うん。
うん。うん。 そうですね。もうホントにひどい時は、きょ今日とかも完璧にひどいパターンの、こう、ちょっとカップラーメンがあったんで、カップラーメンを食べてしまったりとか。
うん。 あ、うん。 ああ、なんかでもそういうのちょっと美味しいんですよね。何でもいいけど食べちゃおうみたいなね。うん、う。うんうん。
そうそう。 そうそう、とりあえず、ま、パッとあるので、パッと食べちゃったりとか、あとは、もうほんとに簡単に、あの、サンドイッチとか、あの、パンとほんともうハムでパッともう1口2口で済ませて終わりにしてしまうとか。
うん。はい。 うん。 うん。 はい。 ああ。 うんうんうんうん。そうなんですね。うんうん。そしたらお昼はそういう風に軽くパッパッと食べて、夜はどういう感じなんですか？
なんですよね。 うん。 うん。 で、夜も、ま、かあの、自分の息子が作る分は、あ、ま、あれば、ま、その、ただ自分があんまりお肉とか好きじゃないんで。
うん。 うん。 はい。 あ、そうなんですね。うん。うん。
そうなので、そうすると、じゃあ一緒に作ってあるご飯と付け合わせの、ま、野菜ぐらいでいいか、みたいな感じで
うん。はい。 うん。 あ、おうか、うん。
うーん、それでなんか終わらせてしまって、なんかすごい、こう一日の食事を見てみると、なんかすごくバランスが悪いし
うんうんうん。 うんうん。 ああ、うんうんうん。
で、で、今度は夜ご飯をきちんと、やっぱりあの、取ってなかったりとかすると、今度はなんかこう、なんか中途半端な時間にこう、9時とかそれぐらいにこう、お腹が空いてきたなと思って、小腹が空いたなと思って、ちょっとこう、クラッカーとかをつまんでたりとかしてるんですよね。
うん。 うんうん。 うんうんうん。そうですね。 ああ。 うーん、そうなんですね。いや、でもね、その息子さんの夜の肉系のお食事は、作ってあげてらっしゃるんですか？
うーん。 うん。 うん。 そうですね。私が仕事で戻ってきてる時には、作ってあげたりとかするんですけど、もう、夕方から、今度は友達と、もう、今からジムに行きたいってなると、もう勝手に自分で作って
うんうん。 うん。 うん。 うんうん。 おお。 うーん。
勝手に、もう、それもだからほんと作るって言っても、ほんとに肉を焼くみたいな。
うんうん。 ああ、そうなんですね。いや、でもなんか、素晴らしい、いいいい環境でね、お子さんね、過ごされてますね。ジム行ってね。うんうんうん。
そう。 うーん。そうなんですけどね。ただ、なんか、「え、それだけ？」みたいな。「うん、これでいいの」みたいな感じで、ほんとにお肉焼いて、で、それに、あの、ちょこっとブロッコリー作ってあるやつが残ってれば、それと、あとはなんか、アボガドとかがあれば、アボガド自分で剥いて、適当に切って、それで食べて、うん、もう大丈夫みたいな感じ。
ああ、うんうんうん。 はい。うん。 うんうんうん。 あは、偉い。うん。はい。うん。 <chuckles> そうなんですね。いやでも聞いてたら、息子さんはほんとにね、完璧にね、すごくいい食事取られてるんだなって、はい、思ったんで。うんうんうん。うん。タンパク質多めのね。うんうんうん。
うん。 そう。 すごい偏ってはいるんですけどね、多分ね。その、もと目的にうん、目的に合うようにね、あの、食べてるんだと思うんですけれど。ただやっぱしね、主人の分をやっぱり作らなくなるってなると
うん。 うん。でも うんうん。 はい。
ほんとに、自分の食生活が、ああ、なんか見てたらひどいなって、今ちょっとすごい思ったんですよね。
うんん。 うんうんうん。 うん。あ、そうなんですね。なんか、お肉があんまり好きじゃないって仰ったんですけれども、な何か他にタンパク質でこれは好きだなって、例えばお魚が好きとかありますか？うん。
うん。 うん。 そう、ね、やっぱりそう。あの、日本人なので、うん、ご飯とお魚があれば、うん。あの、ま、お魚とかは普通に食べるんですけれど。
うんうんうん。 うん。うん。 はい。 あ、そうなんですね。でもうん。
うん。なんか、やっぱり自分ただ自分一人のために、ね、お魚焼いて、なんか、また別のものを一品作ってってなると、面倒くさくなってしまって、ま、いいかみたいな。
うんうんうん。 うんうん。 そうですよね。分かります。なんか、あの、自分のことってやっぱり家族のね、食事を考えると、ちょっと、後回しにね、してしまいがちですよね。
うん。 こうなっちゃうんですよね。
うんうんうん。でもご主人がね、お昼にドカッと食べられて、夜要らないって言うんでしたら、ま、少し楽ですよね、ある意味。うん。うん。
うん。 うん。 うん。 そうなんです。そう、そこはね、あの、だから、あの、前みたいに、じゃ、息子の方ま、息子と、ま、主人は大体おんなじようなものを大体食べてたんですけど、それは無くなって、でも、ま、息子も勝手に自分で作っちゃったりとかした時、になると、ほんとに、ま、楽にはなったんですけど、自分の分が今度はすごく雑になってきてる。
うん。 うん。 うん。 うんうんうんうん。 うん。 そう いやいやいやいや。あの、大事にしてください、ご自分を。うん。ね。うんうん。
ね、なんかね、そその時間、な何かご飯作ってるんだったら、なんか、別のことをを、やろうっていう風になんか、なってしまったりとかして、うん。ほんとにうん。ちょっと とお漬物だけで、あ、もういいやこれで、みたいな。
うん。うん。 ああ、うんうんうん。そうですよね。うん、分かります。うん。 ああ。なんかね、でも、あの、聞かれ聞いたら、あの、お魚が好きっていうことだったので、なんか最近、あの、温めるだけでもすごい美味しいお魚とか、あの、スーパーで売っていたり、あとあの、ネットショッピングで、割と5個セットで、あの、温めるだけで食べれますみたいなお魚とかもありますよね。
ううん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 ああ、うん、そうですね。
うん。 うん。そういうのはあんまり、ちょっと、あの、抵抗ある感じですか？
いや、そうでもないですけれど、今す今すいません、住んでるのがね、アメリカなんですよ。
うん、うん。 うん。ああ、<laughs> それはちょっと届けてもらえないですね。 <laughs> ああ、そういうことか。うん。
そう。うん、そうなんですよね。なのでうーん、ま、お魚なるので、一人で食べる時は、もうほんとに、あの、シャケの切り身とかを、ほんとレンジとか、それこそ、こう、そう、トースターとかみたいので、エアフライヤーみたいのでパッと作ったりとかはできるんですけれど。
はい。 うん。 はい。 うんうんうん。はい。うんうん。 あ、そうなんですね。そっか、じゃあ、ちょっとその、自分でやっぱり自分のものを作るっていう感覚を習慣化できればいいっていうことですね。
うん。 うん。 うん。 そうですね、もう少しね、自分の、こう、バランスいい食事を、もう少しこう心がけるというか、一手間？また、うん、前みたいにかける、ちょっとね、心がけをちょっとし始めようかなって、うん、今日思いました。
うん。 うんうんうん。はい。 うん。 そうですね。 うんうんうん。 うん。 うん。<chuckles> そうですね。なんかお子さんの、そのね、お野菜とかは、あの、一緒に食べて、お肉じゃない魚を食べるとかいう感じで、ご自分のね、体も大事になさってください。うん、はい。
うん。うん。 ええ。 そうですね。はい。ほんと今日ね、あの一緒にお話聞いていただいて、あの、これをきっかけに、ちょっともう一度、ちゃんとあの食生活、見直してみようかなって思いました。
うん。 はい。 はい。 あ、はい、頑張ってください。ありがとうございました。
はい。はい、お話聞いていただいて、ありがとうございました。